Mình muốn duy trì mối quan hệ này chứ, tại vì đây là bạn thân của mình mà.
Gọi là, hai bên thoải mái thôi. À, rồi, ừm, đúng. Ờ, vậy thì nhá, tức là trước đây thì hai bạn có từng bao giờ rơi vào hoàn cảnh này hay không?
Không, tại vì á, bạn thân của mình á, lúc nào nó cũng ở đó khi mình cần và mình lúc nào mình cũng ở đó khi nó cần. Tuy nhiên á là nó sống với gia đình nè, cho nên là nó không có bị vấn đề nhà cửa gì hết, nó đã có sẵn hết rồi, còn mình là mình tự lập, cho nên bây giờ mình phải mượn tiền nó. Hồi trước mình phải mượn tiền nó, nhưng mà hông phải là do mình bán nhà mình hổng chia, mà là tại vì bây giờ mình phải có tiền để mình mua nhà mới, mà giá bây giờ bán lời nhưng mà mua căn mới nó cũng tăng giá, cho nên mình không còn dư tiền ra nữa để đưa cho nó. Cho nên cái sự mâu thuẫn này mình cũng hiểu là đúng là mình cũng, ưm, ưm, được cái gì đó thì mình cũng nên chia cho nó, nhưng mà mình trả cái số tiền đó rồi mình trả thêm lãi cho nó thôi. Mình biết là nó cũng rất là vui khi mà mình, à, mình bán được nhà rồi, mình còn mua được căn khác, nhưng mà nó vẫn bị tổn thương, nó, ơ từ cái mong đợi của nó và mình á thì cũng có cái mong đợi khác. Mình muốn giải quyết để hai đứa quay lại nói chuyện với nhau bình thường.
Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi.